Con permiso. Nu el eh, mi jefe entendió perfectamente que no me iba a esperar a tramitar un pase de salida, que no me iba a esperar a ver si me dejan salir en garita que de ninguna manera. Y y mi jefe, en lugar de de decirme: "Oye, espérate," me pone un chofer para que me lleve a mi casa.
Claro. Guau. Oye, pero esto tiene que ver, esto esta situación que acabas de contarme creo que tiene mucho que ver con con la persona que eres, ¿no? O sea, porque, digo, esto no lo harían con una persona que siempre pone pretextos, que siempre llega tarde, que siempre busca una incapacidad. O sea, definitivamente es por el tipo de persona que eres que pasó esto, ¿no crees?
<chuckles> Bueno. Gracias, me gusta pensarlo a mí también. <laughs> No, pero sí, eh eh, s tiene que ver. Y y tiene que ver también con el el el pequeño preludio que te que te comento, que también hago estas concesiones en aún en mi día de descanso. ¿Por qué? Porque eso también abona al equilibrio. Si yo tengo una necesidad real, porque mi familia tiene una una situación así, entonces, eh, voy a obtener una buena respuesta por parte de mi de mi empleador, por así decirlo, de mi jefe, de mi superior, porque porque estoy
Claro.
comprometido con la empresa, y ese mismo compromiso se lo doy a mi familia.
Oh, muy bien, muy bien. Oye, ¿y qué rutinas, o límites concretos practicas para desconectarte del trabajo?
¿No? Okey. Poner en modo avión el teléfono. <chuckles> Okey. Suena bien drástico, pero sí. Sí, sí es Ahora, y dirás tú: "Bueno, si lo tienes en modo avión, entonces, ¿cómo te contactan?", <laughs> ¿no? Sí, por mail. Claro. Voy, re y yo siempre les digo a mis compañeros: "A ver, yo, independientemente que esté en mi casa, este, tengo un espacio pequeño que me dedico a mí, me pongo a checar mi mis correos. Si hay al cualquier cosa urgente, que sea urgente"
Muy bien. <chuckles> Sí. Sí, creo que es necesario. Por mail seguramente, ¿no? Claro. Sí.